เรามีเรื่องอยากจะระบายให้คุณฟังมาก ๆ เลยอะค่ะ คือเรามีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะ ที่แบบค่อนข้างรู้จักกันมาในระยะหนึ่งแล้วอะค่ะ ช่วงแรก ๆ ก็เป็นอะไรที่แบบโอเคเนาะ เราก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาก็น่าจะสนิทกับเราด้วยแหละ เราก็น่าจะสนิทกับเขาด้วยแหละค่ะ แต่พอแบบว่า พอผ่านมาแบบว่ารู้จักกันมาสักแบบปี 2 ปีแล้วอะค่ะ เรารู้สึกว่าเขาเหมือนใช้งานเราเยอะมากเกินไปเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ มันเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อะค่ะ อย่างเช่นแบบว่าเรื่องฝากซื้อของ ฝากแบบว่าฝากนู่น ฝากนี่ อะไรอย่างเงี้ย ช่วงแรก ๆ ก็ไม่ได้คิดอะค่ะ แต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยอะค่ะ เรารู้สึกว่าเราหนักอะ เหมือนใช้งานเราเกินไปอะ เหมือนใช้เราทุกเรื่องเลย อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ
อ อา ครับ อือฮึ ครับ อือ ครับ อืม อือ อือ ครับผม เคย เคยได้ลองคุยกับเขาไหมครับว่า "เอ๊ะ ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้?" หรือแบบ แบบว่า "เออ เราไม่ใช่คนใช้ของเธอนะ" อะไรแบบ อาจจะมีการพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรแบบเนี้ยครับผม ได้มีการพูดคุยกันบ้างไหม?
อา ยังเลยค่ะ คือเราอะเอาจริง ๆ นะคะ คือเราด้วยความที่แบบเกรงใจเพื่อนเนาะ เพราะว่าคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทอะค่ะ เราแบบว่าไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์ไปอะ ในช่วงแรกนะเราก็ไม่กล้าปฏิเสธค่ะ เราก็แบบ "อา ได้ ๆ เดี๋ยวไปทำให้" อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่พอหลัง ๆ เนี่ยหนักเข้า เริ่มรู้สึกว่าบางทีนะคะ คือเราอะจะนอนอยู่แล้วอะ แล้วเขาก็โทรมาบอกว่า "หิวข้าว" อะไรอย่างเงี้ย "ไปซื้อข้าวให้หน่อยสิ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ "แล้วร้าน เธอก็เปิดร้านอาหาร สั่งกุ๊กให้หน่อยได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย ทำยังไงก็ได้เหมือนให้เขาให้ได้กินข้าวอะค่ะ เราก็แบบว่า "อ้าว อันเนี้ยคือจะนอนแล้วอะ" สุดท้ายอะค่ะ แพ้แบบว่าเสียงที่รู้สึกว่าไม่อยากแบบเหมือน เขาเรียกว่าไม่อยากตัดความสัมพันธ์หรือว่าทำให้เขาไม่สบายใจ สุดท้ายเนี่ยค่ะ ก็ออกไปบอกให้กุ๊กที่ร้านเนี่ยเหมือนผัดข้าวไปให้เขากินน่ะค่ะ ทั้ง ๆ ที่แบบคุณคิดสภาพคนกำลังจะนอนอะ ง่วงนอนมาก ๆ แล้วอะ ก็ต้องขับรถอะค่ะไปส่งให้เขา อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ครับผม อืม อืม อืม ครับผม อืม อืม อืม ครับ โอ้โฮ ชีวิตลำบากลำบนมาก <chuckles> เจอเพื่อนแบบนี้ผมเข้าใจเลยว่า โอ้โฮ แบบนี้มันก็เกิน ผมคิดว่าขำ ผมเองก็คิดว่าเกินไปมากจริง ๆ นะแบบนี้ มัน บางทีก็อาจจะไม่ได้ถูกกาลเทศะ ไม่ถูกเวลา หรืออะไรแบบนี้เนาะ ในความคิดของเรามันก็ เออ เกินไปมากจริง ๆ ทีเนี้ยครับผม นอกจากเรื่องพวกเนี้ย เรื่องที่แบบว่าใช้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่ หรืออะไรแบบเนี้ย ไม่ถูกเวลาแล้วเนี่ยครับ ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างไหม เรื่องเงินด้วยไหม เรื่องงาน เรื่องอะไรแบบเนี้ย มีอีกบ้างไหมครับ?
ใช่ อา ใช่ ค่ะ